อา สวัสดีครับ พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า ประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์กับการเรียนในห้องเนี่ยครับผม มันต่างกันยังไง กัน พ ครับ? สำหรับคุณอะครับผม
ค่ะ โอ้โฮ! รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างต่างกันมาก ๆ เลยค่ะ คือเราต้อ ใช่ เราต้องบอกก่อนว่า เราอะค่ะ ได้มีประสบการณ์เรียนออนไลน์เนาะ ตอนที่ช่วงโควิด ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนออนไลน์ครั้งแรก ๆ เลยนะคะ คือ อะ ต้องบอกก่อนว่า การเรียนในห้องเรียนน่ะ มัน มันมีข้อดีเยอะ แต่มันก็มีข้อเสียอะค่ะ ซึ่งข้อดีเนาะของการที่แบบเรียนในห้องเรียนเลยอะ คือ 1 เรารู้สึกว่า มันทำให้เราอะค่ะเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ อะมากขึ้น อย่างแบบละ เหมือนพอเราได้อยู่ในห้องเนาะ เราได้เจออาจารย์ เจอเพื่อน มันทำให้เราตั้งใจเรียนน่ะ แทนที่เราจะแบบไปโฟกัสกับอย่างอื่น กลับทำให้เราแบบ ตั้งใจกับเนื้อเรื่องมากขึ้นค่ะ
มาก ๆ เลย เหรอครับ? อา ครับผมยังไงเอ่ย? อืม อือฮึ ครับ อา อาครับ อ๋อ ครับผม อือฮึ <chuckles> ครับผม ครับ มากกว่าที่จะต้องมาเรียนออนไลน์ ซึ่งเราอยู่หน้าจอคนเดียว เป็นผู้ฟังอย่างเดียวใช่ไหมครับผม?
แต่ อืม ใช่ค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า อะ การเรียนออนไลน์อะ พอได้มาลองเรียนเนาะ ตอนแรกก็แบบ "โอ้โฮ! เราจะทำได้ไหม มันจะเข้าใจหรือเปล่า?" ด้วยความที่ไม่เคยมาก่อนน่ะค่ะ แล้วพอแบบ อะ ได้ไปลองเรียนเนาะ ก็รู้สึกว่า เออ มันก็สะดวกดี เพราะว่าเราตื่นขึ้นมาอะ เราก็สามารถเรียนได้เลย โดยที่ไม่ต้องแต่งตัว ขับรถ หรือว่าออกไปนอกบ้านเนาะ เพราะว่าการเรียนในห้องอะ มันอาจจะเสียเวลาได้
อือฮึ
แต่พอแบบ อะ ลองเรียนออนไลน์จริง ๆ อะ มันกลับกลายเป็น อันนี้คือในแง่ของตัวเองที่ทำเลยนะคะ ก็คือด้วยความที่เราอะเป็นคนขี้เกียจมากค่ะ แล้วก็ จะชอบแบบสนใจอย่างอื่นอะ อะ อย่างพอเรียนออนไลน์เนาะ เปิดหน้าจอ iPad ไว้ มือถือ แล้วก็เข้าแอปอื่น แล้วก็เล่นอย่างอื่นยาว ๆ จนหมดคาบไป แล้วแบบ อะ มาดูอีกที เฮ้ย มันหมดเวลาแล้ว กลับกลายเป็นทำให้เราอะไม่เข้าใจอะไรเลยค่ะ
อืม ครับ ๆ ครับผม <laughs> ครับ อ๋อ อืม อ๋อ ครับผม งั้นก็แสดงว่า ในเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ย ปัญหาในเรื่องของสมาธิกับการมีส่วนร่วมในการเรียนเนี่ย ค่อนข้างเป็นปัญหาหลักเลย ถูกต้องไหมครับ?
ใช่เลยค่ะ แบบ โอ้โฮ! มาก มาก ๆ เลยก็ว่าได้ เพราะว่าบางคนน่ะถึงขั้นแบบเปิดเอาไว้ แล้วก็นอนหลับ แล้วก็อาจจะมีแบบเปิดเอาไว้ แล้วไปทำอย่างอื่น ซึ่งเคยมีครั้งหนึ่งค่ะที่แบบเรียนเนาะ แล้วก็ออนไลน์ พอมันเรียนร่วมกันหลายคนเนาะ อาจารย์ก็แบบเหมือนบังคับให้เปิดกล้องค่ะ แล้วบางคนน่ะเปิดเอาไว้ แต่ไปทำอย่างอื่นนั่งอยู่บนรถ ทำอย่างอื่นที่แบบไม่ได้ตั้งใจเรียน ก็เลยรู้สึกว่า อะ อันนี้อาจจะเป็น ข้อเสียของการเรียนออนไลน์ก็ว่าได้ค่ะ ที่จะทำให้เราเหมือนไม่มีสมาธิแล้วก็แบบไม่สนใจในการเรียนไปได้ค่ะ
<laughs> อืม ๆ ๆ ๆ ครับ อ้อ <chuckles> ครับ อ๋อ อือฮึ ครับผม อะ แล้วถ้าเกิดว่าในรูปแบบที่เราจะต้อง อยู่ในภาคบังคับเลยอะ ที่เราจะต้องเรียนออนไลน์นะครับผม แล้วเราจะพอมีวิธีในการจัดการใน ปัญหาในเรื่องของสมาธิยังไงบ้างไหมครับ? ที่เป็นทริกที่แบบว่า เอ่อ ใช้แล้ว ฉันได้ผล ใน ใน ในทริกเนี้ยอะครับผม
อืม อือ อืม ที่แบบต้องทำเลยอะค่ะ คือเรารู้สึกว่า มันต้องแบบเหมือนเป็นการฝืนใจตัวเอง แล้วก็ห้ามเอาโทรศัพท์มาวางใกล้ ๆ หรือว่าห้ามเลิ่กลั่กไปเปิดแอปอื่น ๆ เล่นต่ออะค่ะ เหมือนอะ พอเรา อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องคิดว่าตอนสอบอะ เราต้องไปสอบในห้องเรียนเนาะ ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ตั้งเรียน ใจเรียนตั้งแต่ตอนเนี้ยค่ะ มันก็เหมือนจะทำให้เราแบบ อ่า ไม่ ไม่มีแบบความรู้ที่จะนำไปสอบเนาะ เราก็เลยเหมือนอะ เตือนใจว่า เฮ้ย เดี๋ยวมีสอบนะ มีสอบนะ เพื่อที่จะทำให้เราแบบตั้งใจเรียนแล้วก็โฟกัสกับการเรียนออนไลน์ตอนนั้นมากขึ้นค่ะ
ใช่ครับผม อ๋อ อืม ๆ ๆ ครับ อืม ๆ ๆ อ๋อ แสดงว่าใช้เทคนิคในการ อ่า จัดการตัวเองด้วยการตัดปัจจัยที่ทำให้เราจะเสียสมาธิออกไป ไม่เอาโทรศัพท์เข้ามา ไม่เอา อ่า แท็บเล็ตเข้ามา ถ้าเกิดว่าไม่จำเป็น ถ้าเราไม่ได้ใช้ในการ อ่า เรียนใช่ไหมครับผม?
ใช่ ใช่เลยค่ะ เหมือนต้องตัดแบบอุปกรณ์อย่างอื่น เพราะว่าแน่นอนว่า อะ พอโทรศัพท์วางใกล้ ๆ เราอะ เราก็ต้องแบบ อะ ไปหยิบโทรศัพท์มาเข้า TikTok เข้าเฟซบุ๊ก แล้วก็เลื่อนยาวจนทำให้เราแบบไม่ใส่ใจ แล้วก็มันมี ใช่ ใช่เลยค่ะ มีอีกเทคนิคหนึ่งที่อันนี้ไม่ใช่เราแล้วที่ต้องทำ แต่เป็นเหมือนอาจารย์หรือว่าครูค่ะที่ต้องทำ ก็คือการแบบ ให้ อ่า สุ่ม สุ่มนักเรียน แล้วก็ถามบ่อย ๆ ซึ่งอันเนี้ย มันจะเป็นเท สิ่งที่ทำให้ตัวเราเองอะค่ะ พอ ด เห็นว่าแบบ ใช่ ใช่เลย พอเห็นว่า เฮ้ย เขาจะสุ่มแล้ว เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะโดนเราหรือเปล่า หรือว่ามันจะโดนใคร? แบบว่าพอมันเป็นการสุ่มอะ เราก็แบบลุ้น แล้วก็ต้องแบบ อ่า ตั้งใจ แล้วก็รอที่จะตอบคำถามค่ะ แล้วก็อีก อีกอันหนึ่งเลย ก็คืออา อาจารย์จะเอาแบบคะแนนมาล่อว่า ใครตอบคำถามได้เดี๋ยวจะให้คะแนน แล้วพร้อมกันแบบแย่งเปิดไมค์คุยกันเหมือนเป็นแบบเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กหรือว่านักเรียนน่ะค่ะ สนใจการเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้น เรารู้สึกว่า อันนี้เป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างดีเลยค่ะ
อืม <chuckles> เสียสมาธิไปในที่สุด ครับ อืม ครับ อ๋อ อ๋อ อือฮึ ๆ ต้องตื่นตัวตลอดเวลาในการเรียน อือฮึ ใช่ครับ ใช่ ๆ อะฮะ อือฮึ ครับ อืม อือฮึ อา ครับ ครับผม อ่า แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองในเรื่องของสมาธิ ในการเรียนนะครับผม แล้วในเรื่องของการที่เราจะได้เรียนรู้จากวิชาที่เราเรียนออนไลน์เนี่ยครับผม การเข้าใจเนื้อหาหรือว่าการทำงานกลุ่ม อะไรพวกเนี้ยครับ มัน มันมีผลหรือว่ามันมีความต่างกันไหมครับ? ระหว่างเรียนออนไลน์กับเรียนในห้อง
อืม อืม โอ้โฮ เรารู้สึกว่า อะ ในแง่ของเนื้อหาก่อน บางวิชาอะ เรียนออนไลน์กับเรียนในห้องอะ ค่อนข้างแบบไม่เหมือนกันเลย อย่างแบบ อา วิชาพวกที่แบบเกี่ยวกับการทดลองเนาะ หรือว่าเกี่ยวกับแบบเลข การคำนวณ การคิดแบบสูตร ต่าง ๆ เคมี ซึ่งเรารู้สึกว่าแบบนี้อะมันต้องแบบ สำหรับเรานะคะ เรารู้สึกว่าการเรียนในห้องดีกว่า เพราะว่าเวลาที่เราสงสัย หรือว่าเราอยากจะถามเนาะ เราก็สามารถยกมือแล้วก็ถามได้เลย ซ มันจะต่างกันกับเวลาที่เราเรียนในออนไลน์ค่ะ พอแบบ เฮ้ย แบบสงสัยถามดีไหม? กับกลายเป็นแบบ อะ ไม่ถามดีกว่าปล่อย เหมือนเป็นการปล่อยมันไปเลยอะ แล้วทำให้เราแบบไม่เข้าใจตรงนั้นค่ะ อันแรกเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นแล้วกัน เวลาเราอยากรู้หรือว่าไม่เข้าใจอะไร แล้วก็ ยังมีอีก 1 อันที่แบบ อา เกี่ยวกับวิชาเคมีเลยแล้วกัน พอมันเป็นเคมี มันก็ต้องมีการแบบทดลองทำ ทดลอง ใช่ หรือว่าชีวะเนาะ แบบวิชาที่เขาแบบต้องมีการเข้าห้องลงห้องแล็บต่าง ๆ เรารู้สึกว่าพอมันเป็นเรียนออนไลน์อะ มัน ตรงนี้อะมันหายไปเลย มันได้แต่ดูคลิปซึ่งเราไม่ได้ลงมือทำจริง มันก็เหมือนอาจจะทำให้เราอะไม่เข้าใจได้ค่ะ ก็รู้สึกว่าอันนี้อาจเป็นข้อเสียของบางวิชาแล้วกันค่ะ
อืม อือฮึ อ๋อ เออ ครับ ๆ อือฮึ อา ครับ <chuckles> ครับผม ครับผม อือฮึ อืม ครับ อา ครับผม ทดลอง อือฮึ ใช่ ๆ ครับ ห้องแล็บ อะฮะ อือฮึ อา ใช่ครับ ใช่ ครับผม อือฮึ โอ้โฮ ซึ่งการที่เราแบบ ไม่ได้แบบลงมือการทดลองจริง ๆ หรือว่าปฏิบัติด้วยตัวเองจริง ๆ เนี่ย ถือว่าเป็นข้อเสียหลัก ๆ เลยนะครับ กับการเรียนออนไลน์
ใช่ ใช่เลย มันเหมือนทำให้เราแบบไม่เข้าใจไปเลยอะ แล้วยิ่งแบบพอเราเห็นว่า เฮ้ย อาจารย์แค่ให้ดูคลิปเอง แล้วก็แบบไม่สนใจ เหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบไป อ่า หลุดโฟกัสกับการเรียนได้ง่ายไปอีกเลยอะค่ะ แต่ อ่า แบบข้อเสียแล้วเนาะ เรารู้สึกว่าข้อดีของการเรียนออนไลน์อีกอย่างหนึ่งเลย ก็คือมันทำให้เราแบบยืดหยุ่น ประหยัดเวลา อย่างเราเองอะค่ะ เวลาที่จะต้องไปเรียนใน ม. เนาะ แต่ละครั้งอะค่ะ โอ้โฮ ต้องมีการขับรถ อาบน้ำ แต่งตัว แต่งหน้า แบบเตรียมเยอะมาก แล้วแบบเตรียมตื่นนอนกินข้าวต่าง ๆ คือเยอะมาก ซึ่งรู้สึกว่ามันค่อน แบบค่อนข้างที่จะใช้เวลาแบบเยอะมากกว่าที่จะเรียนในแต่ละวันเนาะ แต่ต่างกันค่ะ พอเรียนออนไลน์เราอาจจะเรียนออนไลน์ 8 โมง 7:50 เราอาจจะแบบค่อยตั้งนาฬิกาปลุก แล้วก็ตื่นแล้วมาเรียนเลย อันนี้รู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้าง อ่า ประหยัดเวลาไปมาก ๆ เลยค่ะ
อืม อือฮึ ครับ เขา อา <laughs> ครับ อืม ๆ ๆ ๆ ครับ อือฮึ ครับผม อ่า ถ้าอย่างงั้นแบบว่า ส อ่า ช่วยสามารถยกตัวอย่างในการเรียนออนไลน์จริง ๆ ที่คุณประสบมาได้ไหมครับว่า อะไรที่รู้สึกว่าชอบกับไม่ชอบที่สุดครับผม สำหรับการเรียนออนไลน์?
อืม อ๋อ อ่า ถ้าเป็นข้อเลยเนาะ ไม่ชอบเลย ก็คือไม่ชอบเวลาที่เรียนไม่เข้าใจ หรือว่าพอเราเปิดปุ๊บ ใช่ไหม แล้วเราแอบรู้สึกว่า เฮ้ย แบบขี้เกียจอะ เหมือนมันเป็นแบบอย่างที่บอก คุณบอกเลยว่า มันเหมือนมีสิ่งมาจูงใจเรา ให้เราแบบไม่โฟกัสกับการเรียนง่ายมากขึ้นค่ะ แล้วก็ข้อดีเลยก็ประหยัดเวลาเนาะ แล้วก็อาจจะแบบ อย่างที่บอกเลย ส สมมุติว่า เรามีธุระในวันนี้เนาะ เราต้องเดินทางไปต่างจังหวัด แล้วแบบถ้าเกิดมันเป็นการเรียนในห้องเรียนน่ะ เราต้องลาเลยเนาะวันนั้น ซึ่งอาจจะทำให้ถ้าเกิดมีการเก็บคะแนน หรือว่ามีการ อ่า เรียนที่เนื้อหาแน่น ๆ เราอาจจะไม่เข้าใจตรงนั้นไปเลย แต่พอมันเป็นการเรียนออนไลน์ เราก็สามารถแบบเรียนไปในรถได้ เหมือน เหมือน เหมือนแบบมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะ แบบ ไม่ได้แบบฟิกซ์ว่า เฮ้ย ต้องทำแบบนี้เท่านั้น ๆ เรารู้สึกว่า แบบมัน มันมีหลากหลายบรรยากาศเนาะ แล้วก็เหมือนเวลาเราเรียนใน อะ ในห้องเรียนค่ะ บางทีอะ ห้องเรียนมันก็แอบรู้สึกน่าเบื่อเนาะ แบบมีแต่หน้าจอนู่นนี่นั่น ห้องสี่เหลี่ยม ๆ ทำให้แบบสมองเรามันไม่เปิดกว้าง แล้วเวลา อะ ออนไลน์ปุ๊บ เราก็สามารถไปนั่งริ เรียนในสวนหลังบ้าน หรือว่าในคาเฟ หรือริม ริมอะไรก็ได้ ที่เราแบบอยากเรียน แล้วเรารู้สึกว่า เราเรียนตรงนั้นแล้วเราสบายใจค่ะ
อืม อ๋อ นั่นแหละครับ อือฮึ ๆ ครับ <chuckles> ครับ อืม อ๋อ ใช่ ๆ ๆ อือฮึ อืม ๆ ๆ อือฮึ <chuckles> อา ครับ อือฮึ อ่า ถ้าเกิดว่าสรุปข้อดีและข้อเสียออกมาประมาณเนี้ย พอ จะสรุปได้ไหมครับว่า คุณชอบเรียนออนไลน์มากกว่าการที่ไปเรียนในห้อง ถ้าพูดแบบนี้ได้ไหมครับผม?
อืม อืม เออ จริง ๆ แล้วไม่ใช่ค่ะ คือพอมันพูดถึงการเรียนเนาะ เราก็ต้องเน้นไปยังแบบผลลัพธ์ในแบบสิ่งที่เราได้รับมา ซึ่งเรารู้สึกว่า ฮ เฮ้ย แบบการเรียนออนไลน์อะ มันแค่ทำให้เราแบบรู้สึกดี ใช่ มันแค่สะดวก แล้วก็ยืดหยุ่น
อ๋อ อา ใช่ ๆ ๆ มันสะดวกสบาย อือฮึ แต่ผลลัพธ์ที่เราได้มา
ใช่ แต่ผลลัพธ์ที่ได้มา อย่างที่คุณบอกเลยว่าแบบมันค่อนข้างที่จะไม่เยอะ แล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพ แต่พอมันเป็นการเรียนในห้องเรียนน่ะ เหมือนมันจะช่วยเราหลากหลายด้านเนาะ ทั้งแบบการเตรียมตัว การตื่นนอน การแบบเหมือนได้ฝึกตัวเองในด้านอื่น ๆ ด้วยอะ เหมือนการ อ่า เขาเรียกจัดการเวลา ใช่ แล้วคือเราต้องเหมือนเป็นการแบบต่อสู้กับตัวเองอะ ถึงแม้เราจะขี้เกียจ แต่เราก็ต้องทำ เราก็ต้องตื่น มันก็เหมือนเป็นการแบบทำให้ตัวเราแบบ อ่า ดีมากยิ่งขึ้น แล้วพอมันเป็นการเรียนในห้องเรียนเนี่ย คือเราก็สงสัยอะไรเราก็สามารถถามได้ คือถึงแม้ว่าเราไม่ได้ถามกับครูหรือว่าอาจารย์โดยตรงค่ะ เราก็สามารถถามเพื่อนที่นั่งใกล้ ๆ เราได้ ก็เลยรู้สึกว่า มันเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบได้รับประสิทธิภาพจากการเรียนมากกว่า ได้รับความรู้จริง ๆ แล้วแบบเลกเชอร์ไปด้วย เข้าใจเลยอะ มันจะค่อนข้างต่างกันมาก คือถ้าเกิดให้เลือกอะ ก็ยังเลือกการเรียนในห้องเรียนมากกว่าเรียนออนไลน์ค่ะ
มัน อือฮึ อืม ครับ อือฮึ อืม ครับผม อืม ครับ ครับผม อะฮะ อา ใช่เลยครับผม อือฮึ ครับ อือ ครับผม <chuckles> ครับผม อา แล้วอย่างงี้ เรามามองในมุมมองที่กว้างขึ้นอีกนิดหนึ่งครับ เช่น อ่า ถ้าเราจะพูดถึงการเท่าเทียมกันเนี่ย ในการเข้าถึง ก การเรียนออนไลน์เนี่ย ในเรื่องของการ อ่า อุปกรณ์ที่ทุกคนต้องใช้ หรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตของบ้านเราเนี่ย สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของที่บ้านเนี่ย มันก็น่าจะมีผลในเรื่องของสมาธิของการเรียนด้วยใช่ไหมครับผม? คิดว่าเราควรที่จะปรับปรุง หรือว่าพัฒนารูปแบบของการเรียนออนไลน์ขึ้นอีกไหมครับ? หรือว่าพัฒนาไปในรูปแบบไหนดีครับ?
อืม ค่ะ อา ใช่ อืม โอ้ พอพูดถึงแบบความ อ่า การเข้าถึงการเรียนออนไลน์แล้ว เรารู้สึกว่า มันก็แบบค่อนข้างที่จะมีแบบข้อจำกัดอย่าง อะ ในการเรียนออนไลน์มันก็ต้องมีโทรศัพท์ มีหน้าจอ มี iPad มี MacBook ซึ่งมันอาจจะต่างกันในแง่ของเงินเนาะ บางคนน่ะ เขาอาจจะแบบ เออ ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะไปซื้อของแบบนี้มาได้ อาจจะต้องทำให้แบบ อะ การเรียนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ ใช้เป็นโทรศัพท์เก่า ๆ ที่หน้าจอแตก หรือว่าโทรศัพท์ที่มันไม่ดีแล้วอะ อืม เลยทำให้แบบ เออ การเรียนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ ใช่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยอะ พอมันเรียนออนไลน์ มันก็ต้องมีการใช้อินเทอร์เน็ตเนาะ แล้วถ้าเกิดว่า เรามีงบแค่นี้ แล้วเราสมัครอินเทอร์เน็ต ทำให้แบบเน็ตเราไม่ดีอะ แล้วแบบเรียนไม่เข้าใจ อาจารย์จะสอบ อาจารย์เรียกชื่อ แล้วมันไม่ได้ยินชื่อเรา เราแบบเสียงกระตุก หรือว่าแบบมันดีเลย์ มันช้าไปเนาะ เรารู้สึกว่า เออ มัน มันค่อ ก็ค่อนข้างแบบมีผลมาก ๆ เหมือนกันเลยค่ะ ยิ่งเดี๋ยวนี้แบบในการสมัครอินเทอร์เน็ตแต่ละครั้ง คือราคาก็ค่อนข้างสูง แล้วก็การเรียนออนไลน์ ก็เหมือนจะใช้อินเทอร์เน็ตที่แบบประสิทธิภาพสูงอีกด้วย ใช่ ใช่เลย ก็เลย อืม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะเปลืองไฟค่ะ เพราะว่า มันต้องมีการแบบใช้แบตเตอรี่เนาะ แล้วบางคนน่ะแบบ แบตเสื่อมต้องมีการชาร์จตลอดเวลา มันก็ส่งผลกับ
ใช่ครับ อืม อืม ครับ อะฮะ <chuckles> อา ครับ ดูไปกระตุกไปก็อาจจะเสียอารมณ์ อือฮึ ใช่ อืม ครับ ๆ ครับผม ใช่ครับ ใช่ ค่อนข้างเยอะ ตลอดเวลา <chuckles> ครับผม <chuckles> อา ใช่ ครับ เสียบปลั๊กตลอดเวลา ครับผม
ใช่ กับโทรศัพท์เราอีกว่า เฮ้ย แบบชาร์จตลอดแบตเสื่อม ทำให้แบบอะอาจจะต้องเปลี่ยนบงเปลี่ยนแบต เปลี่ยนเครื่อง โอ้ ต่าง ๆ นานา รู้สึกว่า อ่า ในแง่ของเงินเนี่ย การเรียนออน
อืม ยังมีปัญหาตามมาอีกค่อนข้างเยอะทีเดียว
ใช่เลย อ อืม มัน มันค่อนข้างที่จะมีแบบข้อจำกัดเยอะแล้วกัน การเรียนออนไลน์ แต่ก็ในเวลา เรื่องของเวลา หรือว่าความยืดหยุ่น มันก็ช่วย คือคิดว่าทั้ง 2 เทคนิคเนี้ย มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะ ซึ่ง ใช่ อาจจะแบบมีในแง่ที่แตกต่างกัน พอเอามาชดเชยกัน โอ้โฮ จริง ๆ แล้วมันก็แอบเลือกยาก แต่อย่างที่บอกเลยว่า ก็ชอบการเรียนในห้องเรียนมากกว่าค่ะ
อือฮึ ข้อดีและข้อเสีย อา ครับ อือฮึ ครับผม ครับ ก็แสดงว่า อ่า ประสบการณ์ที่เราได้เจอ ณ ตอนเนี้ย อ่า ในรูปแบบของการเรียนออนไลน์เนี่ย ยังไม่สามารถซัปพอร์ตได้ดีพอเท่ากับการเรียนในห้อง ถูกไหมครับผม? เพราะว่ามันยังมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านเข้ามาอีกเยอะเลย ทั้งในเรื่องของคานสมาธิในการเรียน การที่แบบว่าการติดตามเนื้อหา การได้ทดลองจริง ๆ รวมถึง อ่า การเข้าถึงสื่อของนักเรียนในแต่ละระดับ
ใช่เลย ใช่เลยค่ะ อืม อืม
ยัง ใน ในรูปแบบของการเรียนออนไลน์เนี่ย ยังซัปพอร์ตไม่พอเท่ากับการเรียนในห้องที่ทุกคนต้องเตรียมพร้อมและเข้าไปเรียน ได้เจอกับ อาจารย์ตัว ๆ เลย อือฮึ
ใช่เลยค่ะ ใช่ ใช่ เพราะว่า อืม ใช่เลย เพราะว่าการเรียนในห้องเรียนน่ะ เราก็ต้องแบบจ่ายทุกอย่างเท่ากันเนาะ แล้วก็อาจารย์ก็จะแบบ สอนทีเดียว เราก็รับรู้เหมือนกัน ใช่ ก็เลย อะ เหมือนมัน อ่า ข้อจำกัดมันน้อยกว่า แล้วก็เหมือนการเข้าถึง มันก็แบบเท่าเทียมกันทุกคน ไม่มีแบบลำเอียง หรือว่าแบบใครได้ประสิทธิ ใครได้แบบสิทธิพิเศษมากกว่า ก็รู้สึกว่า เออ การเรียนในห้องเรียนมันเป็นแบบวิธีที่เวิร์กมาก ๆ ถึงแม้ว่าปัจจุบันน่ะ มันยังแบบมีเทคโนโลยีนี้เนาะที่เข้ามาช่วยต่าง ๆ เยอะมากมาย แต่ส่วนตัวแล้วก็ยังคิดว่า การเรียนออนไลน์แบบสะดวก แล้วก็ได้รับประสิทธิภาพแบบเยอะมาก ๆ เลยค่ะ
อือฮึ สอนเท่ากัน <chuckles> ใช่ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับผม อืม ครับผม โอ้โฮ ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ วันนี้ที่ได้คุยกัน ได้ข้อคิดแล้วก็ทัศนคติดี ๆ อะไรหลาย ๆ อย่างเลยครับผม ขอบคุณที่มาแบ่งปันกันวันนี้นะครับผม
ได้เลยค่ะ เช่นเดียวกันเลยค่ะ วันนี้ก็รู้สึกแบบดีมากเลยค่ะ ที่ได้มาแชร์เรื่องของการเรียนออนไลน์ แล้วก็การเรียนในห้องเรียนค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ ครับ สวัส ครับ สวัสดีครับ